Allora vorrevo fa volevo farti una domanda che riguarda i valori, e quindi un po', diciamo, la tendenza, ehm, a dare importanza a certe, diciamo, certe peculiarità di se stessi, quello che ci è stato insegnato, quello che si è tramandato. Succede nella tua vita che i valori, ehm, proprio nella tua nel nel tuo quotidiano si scontrino tra loro? E, se succede, che cosa che cosa accade dentro di te?
Allora, mi capita principalmente nel rapporto con le altre persone. E poi, cioè quando inizi a crescere, purtroppo, ti rendi conto che non tutti hanno i tuoi stessi valori e che magari anche amicizie, amiche comunque conosci da anni in realtà, mhmm, sì magari gli elemen cioè i valori di base non sono poi così tanto simili, e secondo me quando non non si hanno valori di base simili, ehm, c'è un problema, nel senso che non può nascere un rapporto.
Mh. Eh, certo. Mh-mh. Certo. Ma ti capita di uhm, diciamo di riconoscere in altri alcuni valori e e non trovarne, invece, come hai detto te, però proprio all'interno della tua visione della vita. Ti è mai capitato di, uhm, avere proprio la percezione che hai dei valori che sono un po' in contrasto, che a volte non sono proprio compatibili, che un po' litigano tra loro, ecco.
Allora, ehm, sì ma per cioè mi capita nel momento in cui devo prendere determinate decisioni e quindi, mhmm, nonostante io magari cioè s fosse per me li le affronterei tutte, cioè io per me sceglierei tutte le opzioni. Non è possibile, quindi a quel punto, ovviamente, per ove esiste per tutti, suppongo una gerarchia dei valori e delle, mhmm, delle cose più importanti, quindi magari a volte devo mettere da parte me stessa, per mettere davanti gli altri, banalmente, come famiglia, amici, eccetera. Altre volte, invece, è giusto che io mi metta an a al primo posto. Però, ovviamente, ehm, magari il fatto che comunque tendo a voler essere sempre molto altruista, molto gentile, disponibile, eccetera, a volte, ehm, questa mia caratteristica non non dovrebbe emergere, ecco, perché non tutti magari si meritan di n di essere comunque in modo modo gentile o comunque in modo rispettoso, perché magari non hanno trattato te. Quindi, in realtà, io mi son sempre chiesta negli ultimi negli ultimi mesi se, nel momento in cui una persona magari non mi tratta con rispetto io dovrei cambiare il mio modo di essere e quindi mantenere determinati valori che ho? Oppure dovrei iniziare anch'io a comportarmi come gli altri? Però così andrei a perdere un po' l'essenza la mia essenza, quindi è un è un dubbio che devo ancora trovare una risposta.
Ecco. Certo. Mh-mh. Certo. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Ah-ah. Sì, sì, sì, è è comprensibile tra l'altro perché, in effetti quando si prendono tante cantonate, diciamo, proprio in gergo, e quindi magari ci si trova veramente a in delle situazioni spiacevoli, uhm, soprattutto come dici te, per la differenza di, ehm, di valori, oppure anche di attenzione nei nei riguardi degli altri, ehm, in effetti ti viene forse un po' il dubbio che il tuo modo di fare poi debba essere necessariamente modificato. Però, io mi permetto di dire che, come giustamente hai detto te, ehm, andresti a perdere quella naturalezza e quella peculiarità bellissima che hai di essere una persona spontanea, gen generosa, eccetera, e quindi è bene, insomma, che tu tenga a questo tuo lato e a questo tuo valore. Ma, proprio riguardo a questa cosa, ti volevo fare una domanda, e invece, all'interno della famiglia, mhmm, dove i valori ovviamente, uhm, si presuppone, siano molto simili tra, ehm, i membri però, uhm, dovuto anche a tanti fattori come possono essere appunto il carattere, l'educazione, la tendenza, ehm, anche la ribellione a certi valori, ti è capitato di avere, do di avere di sentire più che altro, il contrasto con persone così a te vicine?
Ehm, sì anche perché io ho una famiglia abbastanza numerosa, perché siamo 4 figli e tutti con un'età molto, molto vicina, quindi siamo cresciuti con 4 caratteri molto diversi, il che comporta anche a valori diversi e modi di comportarsi molto diversi. Diciamo che, appunto, fin quando eravamo piccoli l litigavamo spessissimo su questo, anche perché a volte non ci si comprende; cioè banalmente quando una persona magari litiga, mhmm, cioè al posto di ascoltare l'altro in realtà sta già pensando alla risposta quindi mh, mh
Ah beh, eh. Ah-ah. Certo. Ah ecco, quindi è una questione di ascolto principalmente.
Sì e anche di mhmm, cioè nel momento in cioè, banalmente, una pensava di aver ragione e l'altra pure, quindi non non si metterà mai nel nei panni dell'altro per cercare di comprendere. Ehm, però, con gli anni comunque sei portato a renderti conto che, ehm, non puoi cambiare il comportamento degli altri, ma devi anche un po' rispettarlo, nei limiti però secondo me, perché ci son determinati valori che, okay, puoi rispettare che gli altri li abbiano, mentre altri valori che invece secondo me, mhmm, non bisognerebbe accettarlo.
Mh-mh. Certo. È vero. È vero. Beh, sicuramente subentra, in questa cosa che hai detto, il il rispetto fondamentale, ehm, che questa cosa cioè il rispetto e l'accettazione dell'altro non deve, ehm, subentrare a una forma di rispetto totale e di attenzione nei confronti, no, della persona, perché se lede il diritto alla libertà, oppure le scelte in maniera arrogante e violenta, beh, in quel caso, ovviamente, accettare quella visione non sarebbe possibile, no, da parte tua perché la troveresti una cosa aggressiva nei tuoi riguardi. Quindi è giusto quello che hai detto, di valutare <chuckles> le varie opzioni, le possibilità. Ma a te è mai successo invece di, uhm, trovarti, ehm, in una situazione invece di difetto, nel senso non capire il valore dell'altro, che possa essere familiare o amico, amica, compagno, compagna, quello che sia e non capire l'importanza di quel valore o sottovalutarlo, non comprenderlo proprio ed ed accorgertene poi?
Ehm, allora sì allora il mio problema più grande è che io non riesco a comprendere cioè banalmente ultimamente ho litigato cioè ho litigato, ho discusso con questa mia amica, uhm, su proprio la questione di valori, perché per lei il valore più importante sono la famiglia e sé stessa. Ehm, quindi se qual cioè mhmm, e il lavoro. Quindi, uhm, lei ad esempio non scambierebbe mai un un'uscita con un'amica per uno straordinario. Cioè lei per lei è importante il lavoro, a lei piac a lei piace lavorare, quindi mette prima sé stessa e suo lavoro. Ehm, per me questa è una cosa inconcepibile, nel senso che se io ti dedico del tempo, io ho un valore, io ho una dignità, quindi tu devi rispettare il fatto che anch'io ho dedicato quel tempo a te. Ehm, e dopo comunque a giornata in cui discutevamo di questo, si è resa conto che lei ha proprio quel valore fisso, non lo cambierà per niente al mondo, quindi per lei ci sono lei, il lavoro e la famiglia punto, gli altri per gli altri non non ha i interesse ecco, però ovviamente è difficile da mandar giù, nel senso che comunque è la prima volta che vedo qualcuno così m mhmm, così, comunque, interessato tanto a se stesso, ma neanche interessato poi alla reazione degli altri, quanto poi gli altri magari ci possano rimanere male, per comunque non gli interessa alla fine, quindi bene, poi che tu ci rimani male, che lei sparisce senza giustificazioni, per lei non è un problema. Per me invece questa una cosa cioè io non riuscirei mai ad esempio.
Ah-ah. Mh-mh. Ah, okay, vive in funzione di fe okay. Certo. Mh-mh. Certo. Oh. E questa cosa, uhm, c può può, immagino, creare una frattura all'interno di un'amicizia.
Esatto, anche perché comunque ai per me è d molto difficile in realtà chiudere un'amicizia perché magari a volte ci tengo però in questo caso mi son resa conto che, mhmm, no 1 non posso cambiare l'alta persona, 2 non posso pretendere che l'altra persona si comporti come vorrei io anche se io penso che sia giusto e quindi ho detto m ognuno per la sua strada. Cioè non non ha neanche senso poi stare lì a cercare di comprendere l'altro, cioè io non è che io posso anche magari comprendere, accettare questa cosa, ma sarà poi incompatibile viverla.
Mh. Mh. Certo. Mh. Beh, sicuramente a questi livelli sì, perché la tua presenza non è determinante nella vita di quella persona quando invece in amicizia è anche bello essere di supporto oppure avere del supporto e l'amicizia è questo, no, è condivisione, quindi se non c'è quello ehm, può essere un una cosa molto passeggera e e non necessaria forse a questo punto. Beh, certo, tu hai comunque la maturità di a esserci arrivata a capire che ci sono delle cose che non sono negoziabili ma ci sono invece delle cose, secondo te, che possono essere neno negoziabili a livello di valori, sempre che no che non tocchino come abbiamo già detto precedentemente i valori quelli proprio fondamentali, che fanno parte proprio della tua identità?
Esatto. Allora, sì, nel senso che, come dicevamo prima, è giusto cioè i i valori ad esempio della mia amica io li posso comprendere, li posso anche condividere, però per me fin quando poi vai a, mhmm, un po' a ledere la dignità di un'altra persona, quindi non ci sei solo tu in gioco ma anche un'altra persona e le emozioni dell'altra persona allora lì non si cioè non si può scendere a compromessi secondo me. Se invece però tocca sele solo te stessa, nel senso che s tu vuoi fare i 3000 straordinari all'anno, lavorare h24, puoi faro tranquillamente però poi non pretendere magari poi di avere amicizie banalmente. Quindi, cioè uno può avere tutti i valori che vuoi, finché appunto come dicevi tu non va a ledere il rispetto di un'altra persona.
Mh-mh. Certo. Certo. Eh, mi sembra anche giusto perché se quello è il tuo valore, quello non è negoziabile. E diciamo che ci sono dei valori più c tu hai detto giustamente che c'è una gerarchia tra i valori che metti a mhmm, a un certo livello e altri che magari sono meno, mhmm, diciamo, come abbiamo detto, più negoziabili, ma c'è in particolare qualcosa che ti è capitato di negoziare o con un familiare o con un amico e che che sia andata bene però? Perché in questo caso con la tua amica purtroppo non è stato possibile arrivare a un compromesso diciamo amichevole tra voi 2.
Sì. Allora, mhmm, forse il fatto che comunque io, essendo musulmana appunto, non non bevo e non e non fumo, ehm, però questo non s cioè io ho comunque amiche che lo fanno, quindi su questo abbiamo 2 valori completamente diversi, ehm, che alla fine per me s è importante, cioè per me, però ovviamente è la mia amica, può fare quello che vuole, nel senso ognuno poi, ehm, si assume le conseguenze delle sue azioni, ehm, quindi nonostante a abbiamo 2 valori molto diversi e comunque, essendo anche una religione, è molto impregna nella mia anche il carattere, nella mia caratteristica mo di comportarmi, questo non significa che però io non rispetto invece quello che fa la mia amica, quindi sì, s cioè abbiamo valori diversi però entrambe rispettiamo, mhmm, l'altra e quindi viviamo in modo molto, molto pacifico e anche bello.
Ah-ah. Okay. Ah, vabbè certo. <chuckles> Certo. Certo, assolutamente! Questo e sarebbe il modo ideale per, diciamo, convivere con altre etnie, altre religioni, perché somma stiamo vedendo anche una deriva da questo punto di vista proprio di ehm, crollo totale dei valori e della diciamo dei delle credenze che portano poi a un comportamento sano, rispettoso, no, e gentile nei confronti dell'altro, quindi è bello che tu riesca comunque a convivere perché è un messaggio! Diciamo che nel piccolo è un messaggio che dovrebbe arrivare anche, uhm, molto più in là insomma senza fare troppe troppe specifiche. Ma senti ti vorrei fare un'ultima domanda, ehm, invece all'interno to vorrei tornare un attimo nella all'interno della tua famiglia: hai detto che siete, ehm, una famiglia numerosa, hai 4 fratelli, quindi siete in 4 per cui hai 2 quanti fratelli?
Ho 1 fratello e 2 sorelle.
Ah, okay, 1 fratello e 2 sorelle, quindi tuo fratello è cresciuto co 3 femmi qui insomma vabbè è è bella questa <chuckles> okay. Ti volevo chiedere, ehm, adesso come adesso, guardandoti indietro, tu trovi che il modo in cui hai gestito il tuo rapporto con gli altri, sempre all'interno della famiglia, dei tuoi fratelli, dei tuoi genitori, è qualcosa che ti ha lasciato, nel senso l'hai proprio
Eh sì.
voluto e cercato come percorso o ti sei un po' ritrovata a viverti questi valori? Nel senso ehm, mi spiego meglio,r la radice di quello che sei e di quello che sei diventata ti è chiara?
Allora, no, è una bella domanda anche perché effettivamente all'inizio mi comportavo in modo molto naturale e quindi avo determinati valori che son creati in modo naturale. Poi vedendo che gli altri però cioè confrontandomi con gli altri, incontrando persone molto particolari, ho iniziato a capire che noi abbiamo valori completamente diversi. Cioè per me a inizio tutti av avevamo tutti gli stessi valori, quindi il rispetto per gli altri, essere gentili, disponibili, eccetera. Invece a quanto pare non tutti sono così e quindi appunto mi son ritrovata a farmi quella domanda lì: cioè devo anche comportarmi così oppure devo mantenere il mio modo di essere? E quindi sono giun son giunta alla conclusione che a me piace cioè io son sto bene con la per la con la mia coscienza, e io finché sto bene con la mia coscienza so di aver fatto le cose giuste, eccetera, io sto bene, quindi continuerò a comportarmi così nonostante magari poi gli altri possa avere determinate reazioni. Quindi all'inizio sì, è stato naturale e poi è sta una scelta, una scelta di di comunque continuare ad essere così.
Mh-mh. Certo. Eh già. Molto bello questo. Eh, anche perché la scelta è quella che ti porta avanti in questo percorso, perché quando le cose le fai inconsapevolmente poi magari le molli. Io, guarda, ti ringrazio è stata molto bella come chiacchierata. Mi hai fatto conoscere una parte di te. Ti ringrazio e spero di risentirti presto.
Grazie a te è sta davvero molto, molto bello.